Iya itu biasanya, eee, itu, eee, ada kayak semacam ini ya, kalau misalnya kita gitu, e tantangannya itu bisa gaya hidup konsumtif sih sebenarnya tadi, terus kayak kurangnya literasi tentang keuangan gitu.
Mhm. Mhm. Mhm. Oh, iya. Mmm, iya betul banget sih, Kak.
Ternyata sepenting itu gitu untuk menabung sejak dini gitu, sejak muda gitu karena kan banyak juga tuh anak muda yang, eee, tergoda untuk mengikuti trend gitu, Kak, sekarang kayak istilahnya itu FOMO gitu kan takut ketinggalan gitu. Heeh, jadi ya pengeluaran impulsif itu kayak seperti belanja online juga terus kayak nongkrong liburan gitu kan. Mhm, kayak heeh, betul.
Hmm. Iya. Heeh. he <chuckles> iya bener banget, Kak. Iya. Iya. Hmm. Wah. Iya aku setuju sih. Ah, iya aku setuju banget sih, Kak, sama itu soalnya kadang kayak, eee, apa ya, sesuatu yang kita konsumsi sehari-hari yang sebenarnya kayak di kita tuh gak begitu dipikirin ternyata kalau kalau di total ya lumayan juga ya, Kak, e yang bener-bener, eee, ternyata pengeluarannya banyak di situ gitu kayak semisal, eee, dimakan gitu kayak sering, eee, pergi sama temen itu kan kayak, eee, anak-anak muda pasti sering banget kan ngelakuin kayak gitu. Nah biasanya, eee, mereka tuh, termasuk aku juga pernah ngalamin sih, Kak. <chuckles> jadi mhm.
Mhm. Mhm, m Mhm. Heeh. Iya, betul banget, Kak, yuk kerasa gitu kan? Mmm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm mhm mhm. Mhm, lumayan pasti pernah sih aku juga, Kak, mhm.
Ya, ah, pas pergi gitu lagi, eee, makan sama temen nggak nggak kerasa gitu kan kayak, yah paling segitu doang gitu tapi kalo di dikumpulin gitu kayak, eee, beberapa hari lumayan juga ternyata, eee, pengeluaran dari situ, eh, malah jadi gak bisa nabung kan. <laughs>
Mhm. Mhm. Mhm, iya iya. Hmm. Mhm, iya bener banget, Kak, mhm.